Para já se adaptar no caso, né.
É. não, é exatamente isso, para você já viver a realidade que você quer no futuro, e ir se policiando desde agora porque o que é coisa mais fácil no Brasil é você se fatigar, cansar de juntar e falar: "Ai, eu mereço", sabe? E nesse eu mereço, deixa de curtir coisas aqui, né.
Uhum. <laughs> Aham, o famoso tempo ali do eu mereço e acabo o dinheiro indo embora, né.
É.
Olha, muito obrigado está por essa conversa, foi muito divertido falar com você e aprender sobre essas decisões.
Ah, imagina adorei.